Certo sì no, ma tra l'altro oltre al marketing anche questi prezzi sai, a un Black Friday di qua, un uno sconto di là, mettono delle robe assurde. Sì, sì, sì mi sono ritrovata, sì a comprare un <chuckles> una bandana di un noto marchio di abbigliamento, che veramente non si può guardare, però era sai a mò di foulard, in teoria sarebbe però, no io no l'ho comprato non sapevo dove mettermela, perché lo metti al collo, insomma, e, mhmm, non lo puoi abbinare con nulla perché veramente è improponibile anche il colore, è tutto troppo griffato, no, per i miei gusti, perchè poi sono quei marchi che ultimamente veramente mostrano, che ne so, il cavallino è diventato enorme e la "g" è diventata 1000 "g" e quindi anche un po' di, mhmm, sicuramente il marketing mi ha spinto almeno una volta a fare questi errori di valutazione, però <chuckles> col senno di poi io credo il pensiero critico debba debba essere costruito anche in questo ambito qua, perché uno deve crearsi il proprio stile, deve stare comodo in primis, perché ho passato anche la fase della, ehm, "dovevo essere carina a tutti i costi" con i tacchi e tutto, ma onestamente a anche no.
Eh, esa Okay. <chuckles> <chuckles> Okay. Esatto, anche. Ecco, infatti. Che anche questa magari è un messaggio che passa, nel senso: "Ah magari oggi metto la foto per pubblicarle, quindi devo essere carina", quindi
Certo. Brava. Sì, sì. No, poi io tra l'altro vedo sai, d le mie nipotine che si chiudono in camera, magari poi non escono, però fanno tipo tutti questi set fotografici e dico: "Ma che fai?" "Eh, io devo pubblicare". Ah, okay, va bene, però io magari mi ci trovo e la faccio la foto, invece loro si preparano proprio è un po' così, siamo in un mondo un po' in balìa di di tutto, diciamo così, però fatto sta che io sono molto positiva, quindi immagino che sia una fase per gli adolescenti questa qui, poi dopo col lavoro, con lo studio, capiranno insomma che esiste anche altro e che se vogliono uno stile se lo costruiranno, insomma, man mano nella fase di crescita, questo sì.
Esatto. Esatto, ti ringrazio molto, è stata una chiacchierata molto interessante e mi dato degli spunti veramente importanti. Grazie mille.
<chuckles> Bene. Ti ringrazio, sì. <chuckles> Io ti ringrazio perché d'an davvero è stato molto stimolante parlare con te. Grazie.
Grazie, buona giornata.